Trời ơi! Bạn ơi, mình có một cái chuyện này nè, mình rất là khá là xấu hổ khi mà chia sẻ luôn ấy. Tại vì á hả, mỗi khi mà mình buồn nha, hoặc là căng thẳng, hoặc là thậm chí là chỉ có việc chán thôi á là mình rất là dễ để muốn mua sắm luôn á bạn. Kiểu như là, lúc mình bấm đặt hàng á, trời ơi, là mình thấy rất là hào hứng, kiểu như là, nhẹ lòng. Nhưng mà chỉ vài tiếng sau hoặc là vài ngày sau mình lại hối hận ấy, tại vì mình cứ lo lắng về tiền bạc nè, rồi mình nhìn vào cái số dư cuối tháng nữa thì mình thấy là "Trời ơi, sao không có dư được một đồng nào hết, trời ơi", ừm, rồi: "Những cái đồ này thì mình có thực sự xài không?" Kiểu như là, mình cứ tự trách bản thân là không kiểm soát được cái cảm xúc khi mà mua hàng á bạn. Tại vì nó rất là vui khi mà mình mua hàng, mình nhận hàng mình cũng rất là thích cái cảm giác là, gọi là, unboxing á, đó. <laughs> Nhưng mà, mình nhìn lại thì những cái món đồ của mình nó cũng không có thực sự cần thiết ấy. Ờ, và cái quần áo của mình nha, mình mua rất là nhiều luôn và nó cũng hơi mắc một chút xíu á, nhưng mà mình lại không xài. Và thậm chí nha là có một vài bộ á là mình chỉ đặt mặc được 1-2 lần là mình s để vào một xó ấy và mình cũng để im như vậy thôi á à.
Rồi nè. Ừm. Rồi. Ừm, rồi. Rồi. Ừm, rồi, rồi ha, vậy là bạn cũng đang gặp cái vấn đề gọi là quản lý mua sắm hay làm ngân sách cho cái việc mua sắm, đúng hông nè?
Đúng rồi, thực ra ấy mình thấy là mình quản lý kém luôn ấy. <laughs>
Ừm, rồi, rồi, đây. Rồi, hông sao cả, thì đây là vấn đề rất là nhiều bạn nữ gặp phải thôi, khi mà các gọi là, sàn thương mại điện tử hiện nay đó, nó cũng phát triển rất là lớn rồi, ờ, rất là nhiều các đợt, à, gọi là, siêu khuyến mãi hay là săn sale á. Ừm, vậy thì, ờ, như mình có nói đó, thì các sàn thương mọi điện tại thương mọi điện thương mại điện tử hiện nay nó phát triển rất là cao lớn rồi, thì bạn thường mua sắm online hay là tại cửa hàng trực tiếp vậy?
Đúng rồi. Ờ, chắc là cũng sẽ tùy á, ví dụ nha, là mình mua quần áo hoặc là những cái đồ gì đó nó cần thiết ấy thì có một vài shop á, thì mình đã đi ra cửa hàng mình coi rồi, thì mình có thể mua trên trực tiếp online luôn tại vì mình đã biết được cái số đo nè, rồi những cái gọi là cái chất lượng của cái sản phẩm ấy, đó, thì mình có thể mua thẳng trực tiếp trên những cái app sản phẩm luôn. Còn ví dụ như là, ờ, nước hoa hoặc là túi xách nè, hoặc là giày dép thì mình phải ra cửa hàng để mà mình thử, mình coi thử là nó có phù hợp với mình hay không, mùi này mình có thích hay không nữa. Đó, kiểu kiểu, như thế, với lại là những vật mà do có giá trị cao đi, ừm, gọi là cao cấp một chút á thì mình cũng muốn là được đi coi trực tiếp để coi thử là cái dịch vụ mình nhận được nó có tương xứng hay không? Và cái sản phẩm mà mình nhận lại nó cũng có phù hợp với lại cái số tiền mình đã bỏ ra hay không? Đó, kiểu kiểu, như thế thôi.
À. Rồi. Ừ hứ. Rồi. À. Rồi. Rồi. Ừm, vậy là bạn cũng mua sắm, gọi là, cả online và cả trực tiếp luôn. Và bạn cũng thường hay rất là so sánh, đắn đo khi mà mua sản phẩm nào đó, nhưng mà vẫn không thể quản lý sách không thể quản lý ngân sách tốt được ha. A, vậy thì, ờm, bạn có ngân sách hàng tháng cho việc mua sắm như thế này không?
Đúng rồi. Ờ, thật ra là mình không có cái ngân sách cụ thể mà mình chỉ ước chừng thôi. Kiểu như á hả là trong đầu của mình có tiền nha, hoặc là trong túi của mình là có tiền đi, mình mới lãnh lương á, thì mình sẽ hay buông thả bản bản thân lắm luôn ấy. Kiểu như á là mình cứ thích cái gì mình cứ mua, và thậm chí nha là có những cái bộ đồ á, nó rất là mắc, ờ, nhưng mà mình có thể chốt nó trong vòng là 5 phút. <laughs> Khi mà mình có tiền trong người là mình giống như là một phú bà thật sự luôn đó bạn. <laughs>
Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, <chuckles> ờ, vậy thì, ờm, bạn như bạn nói đó thì bạn cũng có những món đồ rất là mắc, đúng hông? Và bạn có thể chốt nó trong vòng 5 phút thôi. Vậy thông thường á, thì bạn sẽ mua những cái món đồ như thế nào vậy? À, quần áo nè, mỹ phẩm, hay là các món đồ công nghệ chẳng hạn?
Ừm. Ờ, thực ra thì chắc là cũng có nhiều đó. Ờ, ví dụ như là mình bỏ ra một cái số tiền lớn, đúng hông? Thì đa phần thì mình cũng có mua đồ công nghệ, đó, mình không mua đồ công nghệ ở trên online hay gì cả đâu, mình cũng đi ra trực tiếp cửa hàng để mà mình mình coi thử là nó có phù hợp với lại mình hay không, rồi màu sắc nó sẽ như thế nào nữa, rồi những cái vật dụng cần thiết đi kèm. Đó, ví dụ như là mình thoại hoặc là mình mua iPad ấy, thì mình sẽ ra cửa hàng để mà mình mua luôn, đó. Còn quần áo á, thì mình cũng coi thử những cái shop nào mà nó hay mình hay mua nhất ấy thì mình đã không cần ra cửa cửa hàng để mà coi nữa rồi, tại vì nó có một cái gọi là cái cảm giác đó bạn. <laughs> Tại vì mình mua nhiều mà cho nên là mình biết được cái cảm giác nào là cái áo nào nó sẽ phù nó sẽ phù hợp với mình và cái đồ nào nó sẽ không. Ừ, nhưng mà thực sự nha, là có một vài cái bộ đồ á, là mình chỉ nhìn và mình thấy á là nó hợp nhưng mà khi mà thử á thì nó lại hoàn toàn, kiểu, trái ngược ấy, nó không có hợp một chút nào thì mình lại bỏ xó nó qua một bên và thậm chí là mình mua về mình chẳng mang lần nào luôn. Đó, mình, kiểu như là, tùy hứng lắm, vui cũng mua, mà á hả, chán cũng mua, mà buồn cũng mua. Đó, kiểu kiểu vậy á.
Ừm, rồi này. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm. Ồ. Rồi, ừm, vậy là bạn cũng hay mua theo cảm xúc, cảm hứng, đúng hông nè? Ừm, ờ, ừ, vậy thì, à, bạn cho mình hỏi nha, hông biết là có cái tháng nào mà bạn đã mua mà vượt quá ngân sách, ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác như là sinh hoạt, à, phí chưa?
Đúng rồi. Ờ, thực ra thì trộm vía nha là mình cũng không có ảnh hưởng nhiều về cái việc sinh hoạt phí của mình lắm khi mà mình mua sắm. <laughs> Ừ, hông hiểu lý do tại sao nha, nhưng mà á hả, mình thấy mình mua cũng nhiều đó, nhưng mà vì, à, những cái chi phí cố định như là nhà ở hoặc là ăn uống á thì mình thấy là nó vẫn chi trả được. Có điều ấy nó vẫn không có cho mình, kiểu, a, dư dả về cái việc mà đi du lịch, đó, tại vì mình là một người rất là thích đi du lịch luôn, cho nên khi mà mình mua sắm rồi mình ăn uống nhiều á thì nó ảnh hưởng đến cái thú vui của mình, đó.
Rồi. Rồi nha. Ừm. Rồi, vậy là, ờ, bạn cũng rất là may là bạn cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng đến những cái, à, ngân sách cho những cái quỹ khác ha. Ừm, vậy thì hiện tại nha, thì bạn thấy á là bạn đang muốn, gọi là, quản lý ngân sách như thế nào nà? Tức là bạn muốn mỗi khoản ngân sách là bao nhiêu phần trăm thu nhập hàng tháng của bạn thì bạn nghĩ sẽ là hợp lý cho cái việc mua sắm.
Đúng rồi. Ờ, cái này thì thực ra mình cũng chưa có nghĩ tới luôn ấy, ờ, mình có bao nhiêu thì mình cứ xài thôi, nhưng mà mình thấy á, ví dụ như là trích ra tầm khoảng là, ừm, 10% đi hoặc là 15% gì đó, ừ, thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý một chút đó.
Rồi. Ừm. Ồ! 10 hoặc là 15% á? Đây là một khoản ngân sách đúng là rất là hợp lý đó, để mà có thể dành nhiều tiền hơn cho chi tiêu khác. Ừm, mình cũng đã hiểu được cái vấn đề bạn đang gặp phải rồi nha. Thì rõ ràng thôi, như mình có nói đó, là thời buổi ngày nay là khi mà các sản phẩm, a, trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng phát triển, ngày càng phổ biến á, thì mọi người rất dễ sa vào cái vấn đề mua sắm và không thể kiểm soát được, và rất là dễ dẫn đến là cái ngân sách nó bị ảnh hưởng. Mà không sao cả, mình sẽ có ừm, một vài phương pháp để bạn có thể áp dụng nè, để có thể quản lý ngân sách tốt hơn khi mua sắm nha.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ồ, vậy hả?
Thì đầu tiên đó
Ừm, ô kê luôn.
Ừm, bạn nên lập ra cho mình một cái kế hoạch về ngân sách đơn giản và đầy đủ nha. Ờ, về về như bạn có nói đó, thì bạn có muốn là đâu đó tầm khoảng 10 đến 15% cho việc mua sắm, nhưng như thế là chưa đủ. Cái việc lập ngân sách như vậy chỉ mới giúp bạn kiểm soát vấn đề mua sắm thôi, còn tạo động lực để kiểm soát nó thì chưa có nha. Thì bạn có thể lập ra thêm một vài pháp như sau nè. Thứ nhất á là một vài khoản cho sinh hoạt phí của bạn, thứ hai á là một khoản cho cái một khoản tiền tiết kiệm của bạn trong tương lai, và thứ ba á là một khoản cho các mục tiêu tài chính của bạn trong tương lai gần nha. Ờ, thì bạn có thể chia theo cái mong muốn, cái sở thích của bạn á, làm sao mà có thể khi mà bạn có thể chia rõ ràng ra như vậy đó, thì bạn sẽ có một cái mục tiêu, cũng như một cái động lực để bạn có thể hạn chế việc mua sắm này lại đó. Thì không biết là bây giờ bạn cho bạn chia nhanh đi, bạn sẽ chia nó như thế nào nè?
Ồ! À. Ừm, có vẻ là cũng wow cái gì đó thú vị nha. Ví dụ như là mình bỏ tiền vào trong những cái hũ mà nó gọi là chia những cái hũ ngân sách ra đi ha, thì mình có thể dễ dàng để mà kiểm soát được về cái dòng tiền với lại là cái nguồn chi phí của mình nữa. Thì nếu như mà cho mình suy nghĩ ngay lập tức á, thì chắc là, ờ, 30%-40% đi là cái ngân sách nó cố định và thiết yếu, đó, tại vì nếu mà 50% thì nó là quá quá nhiều. <laughs> Ờ, còn, à, ăn uống sinh hoạt, đúng hông? Thì chắc là cũng tầm khoảng là mười lăm mười mười đến 15% gì đó. Rồi, ờ, mua sắm thì chắc cũng là 15-20%, tại vì thực ra ấy thì cái việc mua sắm là một cái thiết yếu của mình luôn á bạn, kiểu như là, con gái mà, đúng hông? Mua nhiều thì càng vui thôi. <laughs> Ừm, thì để tiết kiệm thì chắc cũng là tầm khoảng là 15% là được, ừm, và dành cho những cái mục tiêu xa hơn đi du lịch hoặc là đi du học gì đó nữa.
Đúng rồi. Rồi. Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm, rồi rất là hợp lý nha. Thì sau khi bạn đã lập ra được một cái ngân sách rõ ràng cho cái việc mua sắm, cũng như là cho những mục tiêu khác rồi, thì bạn vừa có giới hạn việc, à, ngân sách để mua sắm nè, vừa có động lực để thực hiện nó, thì bạn có thể bắt đầu với một cái phương pháp như sau, đó chính là bạn dồn hết những cái thời gian mua sắm, những món đồ mà bạn mua đó vào cuối tháng bạn hãy mua. Ờ, khi mà bạn đã đặt hết những cái khoản tiền vào những cái ngân sách kia rồi, rõ ràng thôi lúc này bạn chỉ còn có 10-15% cho cái việc mua sắm thôi, đúng hông? Vừa khít với ngân sách của bạn, thì bạn có thể chỉ có thể là mua là, gọi là, mua vừa hết ngân sách hoặc là mua ít hơn thôi nè, chứ làm gì còn tiền mà mua nhiều hơn, đúng hông? Lúc đó thì bạn sẽ dễ quản lý ngân sách hơn đó.
À, vậy hả? Đúng rồi. Ờ, cũng hay quá ha! À, là việc cho c để cho cái việc là mua sắm nó để cuối cùng thì lúc đó là mình cũng hạn chế được cái việc á là mình tiêu lố cái ngân sách. Ờ, hay đó, ô kê mình sẽ áp dụng thử luôn, để xem thử là mình có hạn chế được cái việc mua sắm quá độ như thế c này không.
Đúng rồi. Ừm. Rồi, ngoài ra đó thì bạn cũng nói như bạn hồi nãy có chia sẻ đó thì bạn cũng nên so sánh giá giữa các cửa hàng nha, giữa cửa hàng online nè và cửa hàng trực tiếp. Hay là bạn cũng nên săn các giảm khuyến mãi, các đợt săn sale nè, Black Friday chẳng hạn và, ờ, bạn có thể tra tranh thủ mua nhiều món đồ mà tiếp vào những dịp như thế, có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản ngân sách tương đối là lớn đó.
À. Ừm, nghe cũng thú vị đấy, cũng hay đó, ô kê, mình cũng sẽ thử luôn. Còn gì nữa hông?
Rồi, ừm, thì ngoài ra đó, trong cái trường hợp mà cái ngân sách bạn không đủ để có thể chi trả cho những cái món đồ mà bạn đã bỏ trong giỏ hàng chẳng hạn. Ờ, thì những lúc như thế này đó, thì rõ ràng thôi, không có được gọi là chi thêm ngân sách cho nó đâu nha, à, bạn hãy là ưu tiên những cái món cần thiết thôi, và có thể hoãn những cái món mà bạn thấy là chưa cần thiết đối với bạn hiện tại chẳng hạn, để có thể là tháng sau bạn mua. À, như vậy đó thì bạn có thể tạo ra cho bạn một cái kỷ luật của cho bản thân rằng là không bao giờ được vượt quá ngân sách nè. Tại vì cái gì cũng vậy hết á, bạn làm lần một sẽ có lần hai nha, nếu như bạn cứ vượt quá ngân sách á thì bạn sẽ không thể nào mà đưa ra mình có thể quản lý được ngân sách của mình đâu.
Ừm, cũng đúng. À, nghe bạn nói xong cái mình thấy là mình phải ưu tiên những cái món đồ mà cần thiết ngay, chứ không có phải là ưu tiên những cái món mà giải tỏa cái cảm xúc của mình. À, với lại á là nếu như mình so sánh giá của cái đồ này nè, ở cửa hàng này nó rẻ hơn, ừm, và mình coi cái review chất lượng á, thì mình có thể ngay lập tức là mua của cái cửa hàng đó luôn chứ không có phải nhất thiết là phải, kiểu, ờ, chăm chăm vào một cái cửa hàng thôi, đúng hông? Ừm, có những cái khuyến mãi như thế thì nó cũng rất là tốt mà. Ô kê nha.
Đúng rồi. Chính xác nha. Ừm. Rồi, thì đó là những cái phương pháp mà đưa ra cho bạn đó. Hy vọng á là bạn áp dụng nó nè và sớm có thể quản lý được ngân sách của mình tốt hơn khi mà mua sắm nha.
Ừm, nghe bạn nói xong cái mình thật sự nha là cũng hy vọng á là mình có thể áp dụng được những cái đề xuất của bạn để mà có thể quản lý cái ngân sách tốt hơn nữa. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều bởi vì dành lời khuyên cho mình ha.
Rồi.